Oo.
Mm, ’yan. Pero may mga ano po ba diyan po sa inyo, may mga proyekto po ba na ginagamit nila yung teknolohiya para labanan yung kahirapan?
Mm, marami, marami naman. Ayan, ah, kung ma pamil kas pamilyar ka sa mga food panda, ayan. Ah, hindi naman mag-o-operate 'yan kasi may apps sila, eh.
Mm. Oh, oop
Do'n sila nag-o-operate ngayon.
Opo, meron nga. Dito sa amin, parang ang meron lang, oh 'yon fu food panda nga lang ang meron.
May apps, so Food Panda, 'yan yung Grab. Basta, marami-marami si maraming bagay, eh, iba-iba, eh.
Mm. Sabagay, nagkaroon ng mas madaming trabaho dahil do'n, ano po?
Oo, ma oo, ah, mas marami nagkaroon ng trabaho ngayon. Pero siyempre yun nga, yung bad side effect, lalo na sa mga bata na kailangan anuhin pa rin natin, maigabay natin.
Oo. Opo, parang may may nabasa din po ako na ano, na parang umorder ng pagkadami-dami ata yung bata na hindi alam ng magulang niya. <chuckles>
Ayun sabi mo nga, mm, hindi natin Ay, yung mga ah, oh, yun. Naano ko din 'yon. <chuckles>
<chuckles>
Oo. Ay, iyon lang.
Kaya ano din, dapat ano, siguro dapat naka-lock din yung application na 'yon, para hindi mapindot-pindot ng mga bata.
Oo, kasi pagka nakikita rin kasi siguro yung magulang, nakita niya na gagaya ng anak, eh, kaya ayun napi napindot, alam din niya, eh. Minsan kasi eh, napapamilyar din yung mga bata.
Mm. Mm.